อา ครับ
ซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราพูดกันตรง ๆ เลยเนี่ย เราอะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรหรอก ขณะนั้น ถูกไหม แต่คนที่จะเป็นเนี่ย ก็คือรุ่นที่เป็น ถัดจากเราไปหลาย ๆ เจเนอเรชัน ใช่ไหมครับ เพราะว่ามันจะค่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ เพราะว่าเราเนี่ยคงจะอยู่ไม่ถึงขณะที่ว่ามัน ทำให้แบบ วิกฤต มากขนาดนั้นอยู่แล้ว อืม
อา ครับผม ครับ อา ครับ
ใช่ ซึ่ง ตรง เนี้ย อือ อา
อืม ก็คือ เหมือน เหมือน เหมือน เหมือนกับคุณเห็นว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย ปัญหาเนี้ยมันก็ถูกเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ แหละ ใช่ไหมครับ แต่ว่า ในอายุขัยของเราจริง ๆ อะ เรา เรา เราคิดว่าต่อให้เราจะลดยังไงเนี่ย คุณก็มองว่ามันก็ยังส่งผลต่อไปในอนาคตอีกเรื่อย ๆ ใช่ไหม?
ถูก ต้อง ใช่ ๆ